<tsk> Apa, <sucks teeth> eee, pemerin e harusnya sih pemerintah bisa, lebih berpihak kepada rakyatnya dulu sih, dibandingkan secara keseluruhan. Karena, sebenarnya akar permasalahan Indonesia itu, dari dulu itu pendidikan. Kalau misalnya pendidikannya, eee, belum maju, ya kita nggak akan bisa berharap, eee, sektor lain itu juga ikut maju, kayak gitu. Jadi ya, eee, menurutku sih harus benahi pendidikan dulu, kalau misalnya pendidikan sudah bagus, eee, anak-anak Indonesianya juga sudah, eee, bisa bersekolah dengan nyaman, dengan baik, begitu, guru-gurunya juga sudah bisa mengajar, eee, secara nyaman, gajinya tercukupi, kayak gitu. Jadi ya, otomatis, eee, sektor-sektor lain pun juga juga akan ikut berkembang, jadi mungkin suatu saat nanti Indonesia bisa berdikari sih, jadi nggak nggak menggantungkan, eee, apa, nasib, eee, hidupnya kepada in sekedar investasi asing, kayak gitu sih, gitu. Jadi ya ya mungkin harus tahu akar permasalahannya dulu sih, sebenarnya di mana. Karena, kalau yang aku lihat itu, pemerintah itu cenderung kayak menumpuk-numpuk masalah, dengan masalah baru, gitu. <chuckles> Jadi, akarnya sendiri tuh, nggak tahu sebenarnya ada di mana, jadi sebenarnya harusnya akarnya dulu yang harus di diperbaikin, kayak gitu, sih, Kak.
Mhm. Mhm. Iya iya iya iya. Mhm. Hmm. Heeh heeh heeh. Heeh heeh. Mhm mhm. Heeh heeh. Heeh heeh heeh. Heeh heeh heeh. Mhm mhm. Hmm. Heeh heeh heeh. Heeh heeh. Mhm. Betul betul. Emang, ya, emang, eee, pemerintah juga harus benar-benar bisa melihatlah, eee, kalau misalnya, eee, mereka tuh e nggak bisa, eee, cuma ngurusin, eee, kepentingan-kepentingan besar aja, gitu loh. Eee, sementara yang kecil-kecilnya, masyarakat kecil di dikucilkan, gitu ya, selama ini emang terlihat, gitu, kalau misalnya, eee, apa yang mereka, <tsk> eee, lakukan itu, ya bilangnya mah, untuk rakyat lah. Tapi kan, emang tidak terlihat untuk rakyatnya tuh, bagian mana sih sebenarnya, gitu. Eee, program-program yang emang, eee, mereka lakukan pun, <tsk> eee, kayaknya memang tidak tidak mencerminkan, atau maksudnya tidak memihak untuk, eee, generasi e maksudnya generasi maksudnya, eee, komunitas kecil, gitu loh. Heeh, jadinya ya, emang agak aneh juga biasanya mau kemana, itu sih pemerintah, itu tuh. Eh, bukan menyalahkan ya, tapi memang itu yang memang, eee, dirasakan, gitu loh. Iya iya, yang dirasakannya kan memang seperti itu, gitu loh. Mhm.
Mhm. Iya. Mhm mhm. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. <chuckles> Iya iya. Memang kenyataannya kayak gitu. <laughs> Heeh. Iya. Nah, kalau Kakak duduk di pemerintahan, eee, apa ya langkah yang Kakak ambil, supaya lebih adil kebijakannya?
Mmm.